Ah, eh, jusmiyo ta yung anak ko nga lang, eh, yung anak kong panganay, eh, ano yun babae na nasa 3rd year ha ano mo yun, magkaiba kami ng ano, eh, ng ng oo, ng pananaw o tingin sa pulitika, oo. Pero siyempre nirerespeto ko, eh, 'yang ano niya, eh.
Sa boto nila na oo. Mm. Oo. Mm. Ideya. <laughs> Oo. Mm. Ay, totoo naman. Kumbaga, eh, 'yon siya, eh, kumbaga 'yon na yung nakita niya, kinagisnan niya, 'di ba?
Mm. Hmm, tsaka tsaka mo na lang malalaman 'pag makita mo kung ano yung malung maling ginawa ano, ano. Yun, ganun din yun sa pagluklok natin sa mga ano, 'di ba politiko? Siyempre, sa sa panahon ng nangangampanya 'yan, eh, pinapangako nila lahat 'di ba? So, hindi hindi rin talaga natin masasabi kung ano yung totoo. Pero yung track record na lang ba. <sniffs>
Mm. Totoo. Oo, totoo. 'Di Mm. 'Di ba, me mm. Oo, totoo 'yan. Meron pa nga akong narinig, eh. S 'di ba ang sinasabi pinag-ano, pinangakuan ka na nga, ano pang gusto mo, gagawin ko. <laughs>
<laughs> Hanep sa slogan yun, ah. <chuckles> Gusto ko yun, ah. Pinangakuan ka na, pinangakuan ka na nga, anong gusto mo, gagawin ko pa. <laughs> Oo, parang
<chuckles> Hindi ko alam kung sa'n ko nakita yun, sa Facebook ata yun, tawa ako ng tawa. Oo. O, at least nagbigay ako ng pangako, 'di ba? Nagsalita ako ng pangako sa inyo. Ano gagawin ko pa ba? <chuckles>
<chuckles> Parang yung pamangkin asawa ng pamangkin ko, inaanak ko sila sa kasal, eh. <chuckles> Nagba nagpaplano siya noon na tatakbong konsehal do'n sa probinsya nila. Sabi niya sa akin, "Ninong, gagawin kong ano, slogan o plataporma. Kumbaga a lahat ng mga tambay sa akin kayo." <laughs> Kumbaga yung a ayaw mong walang gagawin, <chuckles> sa akin kayo. <laughs>
Mm. Bakit? Mm. Ay, totoo 'yan. Meron sa akin nga oo. Mm. Meron pa nga, eh. Sabi ko pa nga do'n sa no'ng niloloko-loko ko yung pagtakbo ko. Kasi hindi naman ako nagkaroon talaga ng ideya para tumakbo 'no, panahon ko na 'yon, ha.
Mm.
Ang ginawa ko pa nga sa mga kabataan, sabi ko, "Sige, boto niyo akong SK Chairman. Bawat kanto lalapagan ko ng alak. Bawat tambay bibigyan ko ng alak. Ano pa gusto niyo, yosi? Sige, ako nang bahala sa inyo. <chuckles> Ipanalo niyo lang ako."
Mm. <laughs> <laughs> <laughs> Naalala ko yung sabi nung pamangkin kong yun, wala ba kayong pangarap sa buhay? Dito kayo sa akin. <laughs> Ginagawang katatawanan na lang, eh.
Tawa ako nang tawa, eh. Loko-loko, eh, 'no. Pero 'di ba? Oo. Wala, eh, wala tayong magagawa. Andiyan talaga yung korupsiyon, yung mga mm.
O O, kaya nga sa

Oh, kitam? <laughs>
Sabi nila, "Hindi sige gumawa, ka pumirma ka lang ganitong gagawin mo. 'Yan, may pera ka, magkano? 100,000 ang makukuha mo." Sa loob-loob ko, "Oo nga makukuha ko 'yon" sa loob-loob ko, "Hindi ko kailangan ng pera."
Mm. Grabe na. Hanep. Oo. Mm.
Eh, anong ginagawa ng, ang ganda-ganda ng trabaho ko magpapakasira ako sa ganyan? Hindi na, inyo na yan.
Mm. 'Yun, oo nga 'no. Totoo, totoo.
Kumbaga kaya kong kitain 'yan ilang buwan ko lang 'yan saglit lang sa'kin 'yan kaya kong kitain 'yan.
Mm, kaya Nakakahiya, eh, 'no. Nakakaano 'tong ating nakakatakot na ang ating estado kaya yung mga umuusbong na ano, na mga bagong <tsk> politiko ah, hindi yung makabagong mga politiko, kagaya na lang yung sa Pasig, 'di ba? Yung mayor do'n, ako bilib ako do'n.
Kaysa masira ako, 'di ba? Mm. Oo. Oo. Ay, oo. Ako din, ako din. Galing niya 'no?
Bilib ako do'n. Sana dumami yung katulad niya.
Ang galing niya sobra kasi, alam mo bakit ako galing na galing sa kanya?
Mm.
Ultimo yung mga street vendor binibigyan niya ng rights, na magbenta. Pero, oo, kailangan i-rehistro hindi sila magbabayad, dapat lang nakarehistro sila.
Galing. Mm, hindi niya pinapaalis o ano. Oo. Rehis man rehistro mo man lang at walang i sisingilin sa'yo. Husay no'n, mahusay 'yun.
Oo. Oo. 'Di ba? Oo.
Mm.
Eto sa Maynila medyo pabalik na, eh, 'di ba, nakikita mo kahit papa'no, m nag-aano na naman naliligo na ayan na kumbaga naliligo na siya. <giggles> Nagsisimula na. <laughs>
<laughs> So siguro ako sa tingi ikaw, sa tingin mo? Sa'kin kasi, kung puwede nating para maiwasan na rin 'to or labanan yung corruption, siguro yung iluklok na natin talaga yung ano, yung matino kumbaga.
'Di ba? Mm. Ay totoo 'yang sinabi mo na 'yan. Kumbaga nasa 'tin din naman kasi ang huling halakhak talaga, eh. Nasa 'tin yung panulat, yung pang-shade do'n, nasa atin ang balota, nasa atin ang bilang. Hindi naman mauupo 'yan kung
Mm. Totoo. Ah, oo.
hindi natin iboboto, 'di ba?